อ๋อ คือจริง ๆ อะบ้านไม่ค่อยเล่นเกมแบบเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์เท่าไร เพราะว่าแบบด้วยเราแบบไลฟ์สไตล์เป็นผู้หญิงอะเนาะ บ้านก็เลยไม่ค่อยอยาก <tsk> เล่นเกมเท่าไร บางทีอะถ้าเกิดว่า บ้านไม่ได้ทำอาหารจริง ๆ อะ บ้านก็จะแบบ มาแบบกิจกรรมผู้หญิงมากเลยค่ะ คือแบบร้อยลูกปัด วาดรูป อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบพวกนี้มันก็ช่วย
ครับ อา ครับ <chuckles> อ๋อ ร้อยลูกปัดด้วยเหรอครับ?
อืม ร้อยลูกปัดด้วยค่ะ คือ
เอ๋ สมัยนี้ ยังมีคนร้อยลูกปัดด้วยเหรอเนี่ย? <chuckles>
<chuckles> แบบบ้านเรา แบบก็อย่างเป็นพวงกุญแจ เป็นกำไรข้อมือ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็
แล้วเอาไปขาย เหรอครับ หรือว่ายังไง?
คือบ้านอะเคยลงโพสต์ใน Social อยากขาย แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอะ บ้านก็อาศัยแบบร้อยตามความชอบ แล้วก็ตามแบบที่เราเบื่อ ๆ อะไรอย่างนี้ แล้วก็วันสำคัญของเพื่อน ๆ ก็เอาไปให้เขาอะไรประมาณนี้
อ๋อ ครับ อ๋อ เออ ๆ ก็ดีนะเป็นของขวัญ handmade อะ มันพิเศษดี <chuckles> เออ ใช่
ใช่ ใช่ ประมาณนั้น ถ้าจะขายจริง ๆ อะบ้านคิดว่า คงจะเหนื่อยน่าดูอะ เพราะว่ามัน ต้องทำจำนวนเยอะ ๆ ไง เออ
<chuckles> เออ ถ้าทำคนเดียวมันทำไม่ทันอยู่แล้ว <laughs> อะไรอย่างงี้ ไม่เพียงพอต่อการขายจำนวนมากเนาะ
ใช่

เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ ก็ เตรียมตัวอาบน้ำจะเข้านอนแล้วค่ะ คุณหมวก ค่ะ แล้วคุณหมวกอะคะ วันนี้ อืม วันนี้เป็นยังไงบ้าง?
อ๋อ ครับ <chuckles> เฮ้ย! เดี๋ยวนี้ ผมก็ อา ครับ ก็สบายดีนั่นแหละครับ ข้าวเย็นก็กินแล้ว อะไรอย่างงี้ ก็แบบตอนนี้ก็ชิล ๆ แล้ว ประ มาณนั้น เออ พอดีวันนี้จะ มีเรื่องจะมาชวนคุยเกี่ยวกับแบบคุณบ้านนี่เวลาว่าง ๆ ชอบทำกิจกรรมอะไร พวกแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้ดีบ้างเหรอครับ?
อา อืม อ๋อ อืม ก็ อย่างวันเนี้ยวันหยุดบ้านน่ะค่ะ กิจกรรมที่ จะทำให้บ้านรู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกหายเครียด หายเหนื่อยเนี่ย ก็ จะเป็นการ ทำอาหารค่ะ ถ้า ถ้าเป็นวันหยุดนะ ใช่ บ้านจะชอบทำอาหาร ใช่ค่ะ ก็จริง ๆ อะ มีหลายอย่างเลย แต่ว่า ถ้าให้แบบชอบจริง ๆ ก็คือทำอาหารค่ะ จะเป็นแบบเมนูหก คาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมวก แล้วคุณหมวกล่ะคะ ของคุณหมวกชอบทำอะไร?
อ๋อ ครับ ทำอาหาร อ๋อ ครับ อืม ปกติผมก็จะทำ 3 อย่างหลัก ๆ ก็แบบเล่นเกม ดูหนัง อ่านนิยายอะครับ 3 อย่าง นี่เลย ผมก็ทำวนเวียนอยู่แค่เนี้ยแหละ ใช่ครับ
อืม สาม อย่างนี้ อ๋อ ค่ะ ๆ
ก็แบบเวลาว่าง ๆ นะ คือแบบ ว่างแป๊บหนึ่งก็แบบ หยิบนิยายขึ้นมาอ่านได้ อะไรอย่าง เงี้ย ถ้าว่างเยอะหน่อย ก็อาจจะเลือกดูหนังหรือว่าเล่น เกม อะไรอย่างเงี้ยครับ
เออ อ๋อ แล้วเคยลอง ทำ กิจกรรมใหม่ ๆ บ้างไหม?
เออ
นอกจากอ่านหนังสือ อ่านนิยาย เล่นเกม อะไรเงี้ยค่ะ แบบออก กำลัง
กิจกรรมใหม่ ๆ เหรอ? ไม่ ไม่ค่อยได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เลยครับ เพราะผมรู้สึกแค่ว่า 3 อย่างนี้ มัน ก็แบบ <chuckles> ก็ทำได้ไม่รู้จบ ไม่น่าเบื่อแล้วอะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ไม่ ไม่รู้สึกอย่างงั้นเลย
เหรอ? มันก็ดีแล้วใช่ไหม? เออ ๆ แล้วแบบอยากลองไหม? อยากลองทำอะไรใหม่ ๆ ที่เราอยากลองแต่ไม่เคยทำไหม?
อืม ก็ต้องรอดูก่อนน่ะครับว่าแบบมีคนมาชวนทำอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันน่าสนใจก็แบบก็ค่อยลอง <chuckles> แต่ถ้าแบบ ถ้าถามว่าตัวเองเคยคิดเองเลยไหม อ ที่แบบจะไปทำอะไรอย่างอื่นน่ะ อันนี้คือบอกตรง ๆ ว่า ผมก็แบบคงไม่ค่อยมีไอเดียอะไรอย่างอื่นเลยที่ไป ลอง
อืม อืม เออ ๆ ๆ เนี่ย อ๋อ เออ ๆ ของ ของบ้านน่ะ
เออ ประมาณนั้น แล้วอย่างคุณบ้านล่ะครับ ได้ ได้ลองไหม?

เอ่อ สวัสดีครับคุณบ้านครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมวก ไม่ได้เจอกันนานเลย เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย?
เออ ครับ ก็สบาย ดี ครับ อย่างวันนี้ก็ อากาศก็ค่อนข้างจะโอเคสำหรับผม แบบว่าไม่ร้อนมากอะไรด้วย <chuckles>
อืม อืม อืม เหมือนกันเลย ที่ ที่บ้านอยู่ก็คือ ตอน นี้ วันเนี้ยฝนไม่ได้ตกเลยค่ะ อากาศก็ค่อนข้างสบาย ๆ ก็เลยแบบชิล ๆ แล้ววันนี้ก็หยุดด้วยอะค่ะคุณหมวก
ครับ อ๋อ ครับ อืม ๆ อ๋อ ครับ เออ ก็ดีนะวันหยุด <chuckles> แล้วนี่ได้กินข้าวเย็น ได้อะไรยังครับเนี่ย?
ใช่

จริง ๆ ก็ดีขึ้นนะครับ ถ้าแบบ ยังไง ถ้าเราไม่ได้ผ่อนคลายเลยแล้วเราทำงาน อย่างเงี้ย แล้วมันเครียด ๆ อะ บางที มันจะกลายเป็นความเครียดสะสม แล้วมันเหนื่อยทุกวัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะ เบิร์นเอาต์ อะ <chuckles> เพราะผม ผมมัน เมื่อก่อนอะทำงานประจำ แล้วก็แบบเหมือนเกิด เบิร์นเอาต์ ขึ้นมาเนี่ยแหละ ก็เลยแบบสุดท้ายก็ต้องได้ออก อะไรอย่างเงี้ย เพราะมันไม่ไหวแล้ว เออ
อืม อา ใช่ จริง เห็นด้วย เออ อืม เหรอ? เออ อ ในการ เบิร์นเอาต์ คือเราแบบ เรา เบิร์นเอาต์ เอง หรือว่าไม่ได้มีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ บุคคลที่มาทำให้เรา toxic ใช่ไหม?